Anche se c'è il tentativo più <chuckles> di qualcuno, no, di cadere in tentazione, ehm, di fare presente che s a tavola insomma non dobbiamo usare il telefono, quindi metterlo da parte. Poi si trova magari con la scusa che è arrivata una notifica nuova, spes "Stavo controllando perché casomai è Tizio, caglio", eh, e poi magari, se ci si trattiene più del dovuto, allora in quel caso poi si inizia a fare presente: "Ma insomma" no. Eh. E
Mh. Sì. Okay. Okay. Mh-mh. Certo, certo. Ma ad esempio, ehm, stavo pensando, no, giusto per, uhm, creare delle delle situazioni in cui l'accesso al telefono diventa un pochino più complesso, quindi proprio ragionare eventualmente sul fatto che adesso, uhm, ho una discussione, una conversazione importante, che sia con un familiare, che sia con un collega o il datore di lavoro, in questo momento il telefono non devo vederlo. Quindi magari, non so, ad esempio iniziare a, uhm, silenziarlo, quindi comunque già il fatto che tu non senta arrivare notifiche, non senta arrivare telefonate, già questo un pochino ti distrae di meno, no, ti ti aiuta a rimanere più concentrato. E poi probabilmente anche il fatto proprio che diventi un po' più, uhm, difficile da pre proprio che sia meno accessibile, potrebbe essere un'altra un altro deterrente, no. Quindi
Sì. Sì. Okay. Ti da ti limi ti dis certo certo cer Sicurame Come ad esempio?
Ma per esempio sto
Cioè, il tenerlo lontano da te è un
Molto lontano, cioè difficilmente accessibile. Okay, quindi
Molto, non sa proprio <chuckles> fagli un biglietto solo de un dado <chuckles> da qualche
Sì, cioè nel senso so quando so ovviamente quando sai di avere, uhm, un impegno che ti che richiede la tua attenzione, uhm, totale, no, quindi anche solo metterlo in un'altra stanza, in un cassetto, in un posto che comunque dovresti alzarti, cercarlo, insomma diventa non è più non puoi fare più il gesto meccanico, no, perché non ce l'hai a portata di mano. Quindi capisco che, mhmm, oramai siamo quasi dipendenti dai telefonini, però però quando almeno si può perché hai degli incontri pianificati, allora magari provare a proprio ad allontanarlo, no, capito, quindi cercare di averlo non averlo sotto sotto sotto gli occhi, ecco, no?
Certo, cer No. Sì. Certo, cer Sì. Certo, cer Eh infatti sì, può essere una buona tecnica, uhm, senza mutarlo, o addirittura mi stai facendo pensare addirittura magari quando sai di avere una conversazione insomma, anche, ehm
Ecco, esatto. Mh.

Somma, mi ritrovo sempre con il telefono in mano, ehm, guardo sempre il telefono. La cosa brutta è che tante volte anche in situazioni, che magari in conversazioni anche importanti, no, che ne so, anche in ambito magari familiare tra amici, cioè, ehm, mi ritrovo puntualmente con questo per guardare notifiche, per guardare qualsiasi cosa, cioè mi distrae magari. La la cosa brutta è che magari te lo fanno anche notare, no, perché magari chi è più, eh sì, in confidenza: "Ma insomma, ehm oh! Ma che c'hai co sto telefono?" No, cioè ehm, e si vede è una cosa molto evidente. Ehm, un po' c crea disagio, no, sì, mi crea quel disagio dire
Eh, mh. Certo mh-mh. Mh. Ho capito. Qualsiasi. Ah-ah. <chuckles> Eh Certo, assolutamente, mh. È un po' un problema, certo. Hai notato hai notato magari se ci sono delle situazioni particolari in cui ti capita più spesso di controllare il telefono, uhm, sp punto compulsivamente, come dicevamo, oppure è così, random?
Ma più o meno è random, poi magari se ci sono situazioni in cui magari, non lo so, ci sono conversazioni che mi annoiano, che ancora di più, no, magari è un me <chuckles> così proprio dimostro, no, dire: "Beh!". <chuckles> Dopo
Mh-mh. Eh, beh. Quindi così lo dimostri <chuckles> proprio che ci sono situazi <laughs> chiaro! Ma senti, ma, mhmm, giusto per capire un pochino meglio, no, la situazione, quindi quando tu, uhm, sei appunto stai facendo una conversazione oppure sei con familiari eccetera, uhm, nel momento in cui ti viene da prendere il telefono e controllare le varie cose, notifiche eccetera, c'è qualcosa che ti spinge a farlo? C'è qualcosa che pensi, no, prima di, uhm, fare quest'azione?
Sì. Sì.